لأ، لأ، لأ، هو ال ال الخسارة في الموضوع التليفونات ده أنت كده، كده بتقول لي إن أنت بتجيب الحاجة بالآجِل، يعني أنت مش محتاج سيولة كبيرة أوي عشان تجيب التليفونات دي، ثانيًا أنت بتقول لي برضه إن إن أنت في آآ، يعني إن أنت ف أنت قُلت لي إن أنت في مَنطقة شعبيّة يعني وكده مش كده؟
إمم. بالضبط، آه. أيوه، أيوه، مَنطقة فيها مَحلّات كتير وفيها ناس كتير.
بالضبط. آه، مَنطقة مَنطقة يعني فيها رِجل بتروح وفيها رِجل بتيجي فلأ، الموضوع الموضوع أنت ليه ليه شايف إن هو ممكن يفشل، بُص برضه لل للنجاح أنت كده، كده لو لو نجِحت الموضوع بتاع التليفونات موضوع مُربِح وحلو، يعني بي بيدخّل دَخل حلو أوي. فأنت يعني ما تبُصش لنُص الكوباية الفاضي بُص نُص الكوباية المَليان، إن أنت بتجازِف ممكن إحتمال إن أنت تنجح طبعًا إحتمال كبير طبعًا ب بحُكم إن أنت داخِل في مشروع مش محتاج مش محتاج اللي هو ال م مش مح أنت لازم تبقى يعني قَوي، لازم تبقى عندك إصرار
إمم.
وعزيمة الموضوع هيبقى في تحديّات في الأول. هيبقى في مثلًا إن أنت شايف إن الدنيا صعبة شوية في الأول ولكن هتعدّي معاك وهتنجح وعايز أقول لك على حاجة ال ال آآ موضوع التليفونات ده المرّة ال الأخيرة يعني ده موضوع ما فيهوش يعني ما ما تقلَقش منُّه، موضوع أغلَب المَحلّات اللي بتفتَح فيه بتنجح.
خلاص ماشي. خلاص أنت طمنتني كتير على فكرة، وأنا هاحاول أخوض التجربة فاهم، وهاقرر كده إذا كنت ممكن أدخّل شريك والّا أخوضها لوحدي، ويعني أنت طمنتني كتير برضه وهاشوف لو احتجت أي حاجة كده تاني برضه أرجع وأسألك وأشوف رأيك إيه، بس أنت اديتني أفكار حلوة برضه هاحاول أطبّقها.
آه. آه، جميل أوي يعني، أتمنى إن أنا أكون يعني ساعدتك في حاجة يا رب.
شُكرًا ليك، ألف شُكر.
العفو.